Hımm, evet, var. Hatta daha yeni yaşadım diyebilirim. Yani, evet, evet.
A! Öyle mi? Bize anlatır Hı hı. Anlatabilir misin, bana? Çok merak ettim, nasıldı? Eee, nasıl geçti yemek?
<chuckles> Tabii ki de. Ya, farklı bir deneyimdi çünkü ilk defa yurt dışına çıkıyordum, emm, ve beni evlerine davet ettiler. Eee, uçakta tanışmıştık ve ben de, "Tamam, olur," dedim yani çünkü, eee, neden olmasın ki farklı farklı deneyimleri yaşamak, eee, heyecan verici benim için.
Evet. A! Tabii ki heyecan verici ve şaşırtıcı bir olay aslında ama hiç böyle, eee, korku olmadı mı, bir güven, eee, kaygısı, şimdi uçakta tanıyorsun tanıştın ve hiç, eee, daha önceden bir, eee, muhabbetin yok, hani, nereye götürecekler seni, eee, nasıl bir şeyle karşılaşacaksın, bir güven, eee, duygusu, nasıl e düşünerek, e, "Tamam," dedin?
<chuckles> Hımm. He he. Evet. <chuckles> Ya, emm, <smacks lips> aslında benim gideceğim kişinin yani şöyle bir şeydi, Alman bir aile ama, emm, eşi yani kadın, emm, ay evin annesi Türk ama yaklaşık 20 senedir Almanya'da yaşıyor. Ben de Türkiye'den işte Frankfurt'a uçuyordum orayı biraz gezmek için falan. Eee, uçaktayken bir hanımefendiyle tanıştım. Yaşlı bir hanımefendi. Bu işte söylediğim evin annesinin annesiymiş. Yani anneanneyi çağırmışlar ziyarete. Evet. Eee, onunla sohbet ettik. Tabii Türk olduğu için Türkçe sohbet ettik onunla. Eee, emm. B biraz işte böyle samimi bir sohbetti. Sonra işte, eee, dedi ki, "Ya, gel bize, hani, bugün işte şeyle tanışırsın, bizim evdekilerle tanışırsın. Ben de yeni gidiyorum, işte bizim küçük bir çocuğumuz var. İşte adı Elias, onunla işte tanışırsın," falan dedi. Eee, neyse, "Tamam," dedim. Tabii ki de, tabii ki de yani. Eee, uçaktaki hanımefendiyle o kadar güzel sohbet ettik ki yani en sonunda artık, hani, daha devam etmek istedik. Çünkü 3 saatlik yolculuğumuzda Evet, evet, 3 saatlik yolculuğumuzda ettiğimiz muhabbet yetmedi ikimize de. <chuckles> Biraz daha devam etmek istedik. Eee
Hı hı. He, anladım. Hı hı. A! Anneanne aslında, evet. Hı hı. Çok güzel. Hı hı. Çok beklenmedik bir davet. <chuckles> Enerjiniz de tutmuş. Hı hı. Peki, böyle beklenmedik davetlerle çok sık, eee, karşılaştığın oluyor mu ya da, eee, ilk defa mı oldu bu senin için bu şekilde? Hıı.
İlk defaydı, ilk defaydı yani ben normalde de zaten böyle yani tanıştığım birinin evine direkt gitmem de, eee, bilmiyorum yani o an içime çok, eee, sindi bu. <chuckles> Çok böyle samimi geldiler.
Evet, evet, bazen duygularımızla hareket ediyoruz yani düşünmeden ve sana, eee, o sohbet çok içten ve samimi gelmiş. Tabii ki de güvenmişsin de devam ettirmek de istemişsin, eee, güzel bir enerji yakalamışsınız. Peki, sonra havalimanından direkt onların evine mi geçtiniz?
Evet, evet. Evet.

Tabii ki de, yani, bana çok yardımcı oluyorlar. Özellikle bu, hani, politik, yani, daha doğrusu, hani, böyle, bürokratik konularda diyeyim politik değil, pardon, bürokratik konularda çok yardımcı oluyorlar. İşte, nereye gidip ne yapmam lazım, işte, ne olacak ne bitecek? Ben, hani, "Hâlâ görüşüyorum." dedim, ya, işte, onlara soruyorum, işte, "Şunu nasıl yapacağım? Eee, işte, böyle bir mail geldi bana tam anlayamadım." Çünkü bazen, hani, Almancanın çevirisini İngilizceye çeviriyorum anlaşılmıyor. Türkçeye çeviriyorum hiç anlaşılmıyor yani. O yüzden, ııı, onlara sormak daha iyi oluyor. Onlar anlıyor, anlatıyorlar bana. Yani iii, güzel oluyor, çok güzel oluyor. Yani çok güzel bir arkadaş. Hatta bir aile edindim diyebilirim burada. Yani en başta dedim ya, "anneannem" dedim ama, eee, işte, bu d eee, şeyde uçakta tanıştığım hanımefendiye anneannem diye orada söylemiştim ama gerçekten anneannem oldu diyebilirim yani. <chuckles> Onunla da hâlâ görüşüyoruz. Eee
Evet, evet, onunla hı hı. Çok iyi. <chuckles> Hı hı. Peki Evet, işte, ondan ben de, eee Hı hı. Çok harika duygular bunlar. Evet, çok güzel olmuş. Peki, eee, şunu sormak istiyorum. Sen bu deneyiminle, eee, aslında, ııı, eksikliğini hissedecektin belki de, eee, hiç o hissetmeden, eee, doldurmuşlar, eee, bu aile, eee, kavramını orada. Eee, sen de yarın öbür gün belki, eee, çoluk çocuğa karıştıktan sonra ileriki hayatında ya da şimdi de olabilir, eee, yolda, işte, uçakta ya da başka bir yerde yeni, iii, göç edecek insanlarla karşılaştığında bu kadar, eee, evini açabilecek misin onlara, eee, bu konuya nasıl bakıyorsun sen de yapabilir misin onların yaptığını?
Evet. Hı hı. Evet. Hı hı. Ya, tabii ki de. Yani, tabii ki de. Ya, eğer, hani, benim uçakta, işte, tanıştığım hanımefendiyle teyzeyle yaşadığım samimiyeti ben de bir gün biriyle aynı şekilde yaşayabilirsem tabii ki de yani, yaşadığım şeyi başka birine de yaşatmayı çok isterim. Çünkü gerçekten çok güzel bir duygu. Yani onlar da böyle söylüyor. "Hani biz de çok mutlu olduk seninle tanıştığımıza." falan dediler. Ben de çok mutluyum onları tanıdığım için. Yani, eee, hatta aileme de anlattım. Onlar da buraya gelip o insanlarla tanışmayı çok istiyorlar günün birinde. Yani
İyi. Tabii, karşılıklı biraz da. Oh, harika. Ailen de zaten bu konuda gönlü çok rahattır. Yani senin orada, eee, yalnız olmadığını biliyorlar. Hani sana sahip çıkan diyebilirim bir aile var. Emm, senin için gerçekten çok şanslı bir durum olmuş. Çok da güzel olmuş. Senin adına çok sevindim. Anlattığın hikâye de çok eğlenceliydi. Eee, dinlerken çok keyif aldım. Eee, benimle paylaştığın için, eee, çok teşekkür ederim. Çok büyük zevkti dinlemek.
Tabii ki de. Evet. <chuckles> <chuckles> Teşekkür ederim. Eee, ben de çok teşekkür ediyorum. Bu hikâyemi dinlediğin ve eğlendiğin için de. <chuckles> Görüşmek üzere o zaman.
<chuckles> Peki, hoşça kal.